Ah, j ja, ich könnte wirklich mal ganz kurz, äh, dein, äh dein offenes Ohr, ähm, brauchen. Vielleicht hast du, ähm hast du Ideen. Ich bin grad 'n bisschen bisschen überwältigt, ähm. Und, äh, muss mich so 'n bisschen sortieren. Ich, ähm, habe vor 'ner Weile angefangen neu Gitarre zu lernen. Und, ähm, äh, ich ich leihe mir die ganze Zeit die Gitarre von meiner Freundin. Und, ähm, bin jetzt an 'nem Punkt, wo ich, ähm, für Mai nächsten Jahres meinen ersten Auftritt geplant habe, und weiß: „Okay, ich w brauche bis dahin meine eigene Gitarre.“ Und, ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ähm, es gibt so unfassbar viele Gitarren da draußen. Und ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt, äh, ähm, das anfangen kann zu sortieren wie ich die richtige Gitarre für mich finde. Hast du da irgendeine Idee, wie ich damit umgehen kann?
Also, es ist auf jeden Fall schon mal sehr toll zu hören, dass du versuchst, da eine neue Fähigkeit kennenzulernen und das zu üben, ja? Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das, ähm, Leute in deinem Alter machen. <chuckles> Aber ja, ich kann aber auch verstehen, dass, du dann 'n bisschen überwältigt bist, ja, von den Kaufoptionen die du so hast. Und wenn man noch nicht so ganz drin bist äh, drin ist in dem Thema, dass man sich so 'n bisschen überfordert fühlt von den Optionen, ähm, die man so zur Wahl hat. Wie welche Gitarre man jetzt kauft, ja, oder kaufen sollte. Wenn man g nicht so drin ist in dem Thema, wie du schon sagtest, ja? Da kann ich dir aber auf jeden Fall auch helfen, nehme ich an, ja?
Mhm.
Hm. Ich würde auch so 1, 2 Fragen stellen, wenn das okay ist?
Mhm, na klar.
Ja, super. Ähm, du hast ja gesagt, du hast angefangen, jetzt Gitarre zu üben. Wann seit wann seit wann bist du denn schon dabei, und leihst dir die Gitarre deiner Freundin?
Also, ich mache es jetzt ernsthaft seit, ähm, ähm also ich ich habe die Gitarre jetzt bestimmt schon seit 'nem Jahr, aber, ähm, habe immer mal wieder so 'n bisschen was gemacht. Aber so ernsthaft seit, ähm seit 4 Wochen, dass ich jetzt gesagt habe: „Okay, ich mache jetzt meine Songs. Ähm, ich will nächstes Jahr in der Lage sein, 30 Minuten Set auf Gitarre zu spielen.“ Ich bin eigentlich Klavierspieler und, ähm, versuche eben auf das andere Instrument zu gehen, damit ich mehr Flexibilität habe und, ähm, nächsten Sommer dann 30 Minuten, damit, ähm, auch, äh, flexibel, ähm, auftreten kann. Und ja, jetzt so seit 3, 4 Wochen mache ich das wirklich so, dass ich täglich übe und voll drin bin.
Mhm. Okay, das ist ja aber schon mal sehr gut zu hören, dass du da wirklich so gut motiviert bist und hinterher bist, ähm, deine Gitarrenfähigkeiten zu verbessern. Mein Respekt dafür. Und kommst du mit der Gitarre deiner Freundin denn schon sehr gut zurecht oder eher weniger?
Ähm, ja, doch. Ich komme damit ganz gut, äh, zurecht, soweit. Ähm, ich kann sie mir halt zum einen nicht ewig leihen, zum anderen ist sie halt auch schon alt. Ich habe jetzt neue Seiten aufgezogen. Damit ist es schon mal 'n bisschen besser. Aber die hat halt 'n Katscher an der Seite. Ich glaube, dass dadurch der Klang 'n bisschen beeinflusst wird. Und, ähm, dann weiß ich auch nicht ähm, die hat halt keinen keinen elektrischen Abnehmer, ob ich vielleicht 'nen Abnehmer brauche, je nachdem, in welcher Location ich spiele. Ähm, jetzt, ähm, habe ich gehört, das kann man teilweise auch nachrüsten, aber ich kann ja nicht 'n äh, sowas an 'ner an 'ner Gitarre von meiner Freundin nachrüsten, ne?
Mhm. Ja, das wäre eher ungünstig. Das stimmt. Da hast du recht. Und ist die Gitarre deiner Freundin denn eine 'ne ganz klassische Holz-Cowboy, also Country-Gitarre oder, ähm, ist es eine eine elektronische Gitarre?
Also, was genau das für 'ne Gitarre ist, weiß ich gar nicht. Ich weiß halt äh, ja, es ist 'ne akustische, 'ne, ähm, Holzgitarre. Aber was es genau ist, äh, weiß ich nicht. Und ich habe halt dann mal, ähm, hier in in den, äh, Musikläden, äh, wo ich sonst, äh, meine Sachen so bestelle, äh, mal aufgemacht und dann kamen schon 10 verschiedene, ähm, Arten von ob es jetzt 'ne Western-Gitarre ist, 'ne Jazz-Gitarre, 'ne Roundback-Gitarre. Also selbst die akustischen Gitarren überfordern mich schon mit 10 verschiedenen, ähm, äh, Formulierungen, wo ich gar nicht weiß, was ich denn jetzt brauche.
Mhm, okay. Und du hattest ja vorhin erwähnt: Du hast das Ziel, in einem Jahr jetzt in bestimmten Locations direkt was zu spielen. Das heißt, wirst du dann direkt öffentlich auftreten, oder was ist so dein Ziel?
Ja, genau. Also, ich, ähm, schreibe, äh, Musik und, ähm, hat habe mir als Ziel gesetzt, jetzt mal so, ähm, 5 Jahre ernsthaft auszuprobieren, ob ich Musik zu meinem Beruf machen kann. Ähm, aber ich schreibe eigentlich eben mit Klavier und, ähm, ich habe Backing-Tracks. Ich habe, ähm, ähm, veröffentlichte Lieder, die ich v äh, voll produziert habe. Aber habe mir die ganze Zeit halt überlegt: „Okay, wie kann ich denn meinen Liedern auftreten?“ Weil irgendwie dachte ich mit meiner Musikrichtung funktioniert das einfach nicht so gut mit Backing-Track, das sieht so doof aus. Das sieht aus, als ob man Karaoke spielt. Und, ähm, ich, äh, kann halt nicht immer überall davon ausgehen, dass ich 'n Klavier mit überall mit hinnehmen kann. Und, ähm, es passt halt auch mehr zu diesem Folk äh, Country-Stil, den ich selber spiele, mit 'ner Gitarre zu sein. Ich finde, 'ne Gitarre macht auch viel beweglicher auf der Bühne als hinter 'nem Klavier festzusitzen und, ähm, ja deswegen war die Idee zu sagen: „Ich, ähm, übe jetzt wirklich 1/2 Jahr konkret meine Lieder, ähm, und vielleicht 'n paar Cover, dass ich so 'n halbstündiges Set im Sommer spielen kann.“
Mhm. Ja, okay. Das klingt auf jeden Fall, ähm, sehr gut nachvollziehbar, was du grad gesagt hast.
<coughs>
Diese Entscheidung, Gitarre lernen zu wollen und das vielleicht auch zu deinem Beruf zu machen, in den nächsten Jahren, wie ist die denn entstanden?
Ähm, na ja, also, im Endeffekt, ähm, war Musik, ähm, schon immer irgendwie so, das das Dingen. Ich f habe eigentlich als junges Mädchen schon gesagt, dass ich Musik studieren will. Ähm, und, ähm, ich habe mit 10 Jahren angefangen, Lieder zu schreiben und habe das dann aber viele, viele Jahre aus den Augen verloren. Und, in den letzten Jahren, wo es mir psychisch nicht so gut ging, kam das dann auf einmal wieder. Und, ich habe gemerkt, wie mich das so aus allem so 'n bisschen rausholt und dass die Musik so wie so 'n Lebenselixier für mich ist und habe angefangen, so viele Lieder zu schreiben, ähm, habe dann auch angefangen, das ernst zu nehmen und, ähm, habe unfassbar gute Mentoren, die also Grammy Gewinner, ähm, und sowas alles. Ähm, und, ähm, das, ähm ja, das hat dann jetzt, äh, dazu geführt, dass ich gesagt habe: „Ich will das jetzt machen“.
Okay. Und, genau diesen Schritt zu wagen, Gitarre zu Gitarre zu lernen, wie kam das zustande? Weil du hast ja gesagt, du hast Klavier gelernt und bist eigentlich eher im Klaviermetier. Äh, wie kam das jetzt konkret, dass du gesagt hast: „Okay, ich will jetzt das mit der Gitarre versuchen“. Hast du dich da von irgendwelchen Liedern inspirieren lassen oder von irgendwelchen Stücken, wo du gesagt hast: „Boah, das ist super, das würde ich gerne auch mal ausprobieren“.
Ähm, ne, wie ich gesagt habe, hauptsächlich der Punkt, dass ich eben, ähm, meine Lieder spielen möchte und ich das Gefühl habe, dass das mit, ähm mit Gitarre am ehesten möglich ist. Und, ähm, dass ich, ähm, halt, ja, dies die ich möchte die Flexibilität der Gitarre haben. Wie gesagt, ich schreibe mit Klavier, ich, ähm, bin hauptsächlich 'n Klaviermensch, aber ich kann halt das Klavier nicht überall mit hinnehmen.
Okay, wenn du sagst, du willst das für deine Lieder verwenden, die du eigentlich auf, äh, Klavier, erstellt hast oder auf Klavier spielst. Ähm, dann hast du ja auch et eine gewisse eine gewisse Art deines Liedes im Kopf. Ja, ob das jetzt eher so die klassische Art ist, ja? Und da hast du mit Sicherheit auch eine Idee im Kopf, welche Art von Gitarrenton da dazu passen würde, oder?
Mhm. Oh, das ist voll schwierig, weil meine, ähm also die so wie die Lieder produziert sind, äh, geht es halt vom Pop in den Rockbereich. Aber ich, äh, würde jetzt halt versuchen, auf jeden Fall akustische, äh, Versionen davon zu machen. Also, ich weiß, dass es akustisch sein soll. Ich würde natürlich auch gerne E-Gitarre spielen, aber die Idee der Flexibilität bedeutet ja auch, dass ich eben ohne, ähm ohne Technik, ähm, spielen können möchte. Also, das weiß ich schon. Aber da gibt's ja immer noch so unfassbar viel Auswahl. Und ich weiß gar nicht, was für Ton-Unterschiede, ähm ob ich jetzt 'ne Westerngitarre oder 'ne Jazzgitarre, was da wirklich so 'n so 'n starker Ton-Unterschied ist, dass, äh dafür bin ich einfach nicht genug drin.
Okay. Ja, ist verständlich. Man kann ja auch nicht über alles Bescheid wissen. Besonders wenn man beruflich so stark eingebunden ist, wie du es zu sein scheis scheinst, ja. Mm, da würde ich dir einfach empfehlen, dass du mal deine Freundin fragst, ob es für deine Freundin okay ist, wenn du deren Gitarre mal keine Ahnung, mal mitnimmst für 'nen Tag. Und dann gehst du einen Tag lang- suchst dir 'nen Tag aus- und gehst da an diesem Tag in 2, 3, 4 spezialisierte Gitarrenläden, die direkt Gitarren anbieten. Und da kannst du ja vielleicht auch 'n paar Samples mitnehmen von deinen Liedern, wo du sagst: „Okay, das ist jetzt 'n Lied, da hätte ich w würde ich mir das vorstellen können, das mit der Gitarre spielen zu können oder begleiten zu können.“ Und, äh, kannst dir ja eventuell ja auch noch 'n 2. Pack mit Samples mitnehmen von Gitarrenstücken, Solo-Gitarrenstücken, wo du sagst: „Okay, diese Art von Tonalität würde ich mir gern bei meinem Lied wünschen.“ Ja? Und da kannst du ja in dem Gitarrengeschäft dann sagen: „Okay, passen Sie auf. Das ist die Gitarre meiner Freundin. Darauf übe ich. Die, ja, ist supi. Dann ist das das Lied, was ich produziert habe. Und da würde ich gern diese Art von Ton und Gitarrentonalität mit, äh, dazu als Begleitung mir wünschen. Welche Art von Gitarre wäre die richtige für mich?“ Ja? Somit kann sich der kann können kann sich das Personal in den Geschäften dann, nehme ich mal an, ähm, da auf deine auf deine auf dein Anliegen so 'n bisschen fokussieren und dich dann wahrscheinlich auch sehr effektiv beraten, weil die dann wissen, okay, das ist dein Ausgangsmaterial. Das wirst du erreichen. Und damit spielst du aktuell, ja? Und da kann dann auch sehr effektiv gesagt werden: „Okay, diese oder jene Gitarrenart oder Untergitarrenart wäre dann das Richtige für dich.“ Klingt das denn annehmbar?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Das, ge äh, das, äh ja, total logisch. Also das klingt total sinnvoll und, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich nicht selbst drauf gekommen bin, das das klingt, äh, ähm, absolut, äh, nach dem richtigen Weg. Weil das, äh, sind ja die Experten, die es, äh, wissen müssen, ne? Und, ähm ähm, ja, keine Ahnung, warum ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin. Auf, äh das w will ich auf jeden Fall ausprobieren. Das ist 'ne super Idee.
Okay, super. Da freut's mich ganz sehr, dass ich dir so weit helfen konnte. Und ich glaube auch an dich, dass du das schaffst, ja? Wenn du die Ratschläge in die Tat umsetzt und dann hast du hoffentlich in absehbarer Zeit 'ne ganz tolle Gitarre, die dich dann bei deinem Vorhaben unterstützen wird.
<chuckles> Vielen, vielen Dank. Das, äh ich bin gerade echt 'n bisschen, ähm, äh, fast sprachlos, dass, äh, manchmal die äh, die Idee und die Lösung so direkt vor einem liegt und man selber nicht drauf kommt. Erst wenn man wenn man's mal laut ausspricht und, äh, mal mit jemandem drüber drüber spricht, äh, dass man dann erst s ja, auf das Offensichtliche so gestoßen wird. Das, ähm, äh ich bin jetzt richtig ich freue mich jetzt richtig drauf, äh, das vorzubereiten und in den nächsten Laden zu stürmen. <chuckles>
Okay, super. Dann ganz lieben Dank, dass du mir deine Aufmerksamkeit gewidmet hast, ja? Und viel Erfolg dabei.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.